あの、今日相談というか、ちょっとあの、聞いて欲しいあの、お話があるんですけどいいですかね。
あ、はい、何でしょう？
げあ、ありがとうございます。あの、ちょっとあの、怪我？とかちょっと、ま、体の故障からちょっと運動に復帰するのが、かなり怖いなっていうのが今あるんですよ。
あ、そうなんですね。うん、どんな怪我か聞いてもいいですか？
うんうんうん。 あ、もちろんですもちろんです。あの、私が、えっと、ま、しゅ趣味でって言ったらあれなんですけど、趣味でちょっと、あの、柔道をしてるんですけど。
うんうんうん。 あ、そうなんですね。
はい。ただその、柔道でもともとその、学生の頃は激しくやっていたものが、今こう社会人になってなかなか時間が取れない、限られた週1回とかの練習でやるとすごいなんでしょう、現役の時との体が全く動けなくなってるっていうのがあって、すごいなんか、ちょっと軽い動きとかでなんか、指とかすごいなんか、打撲したりとか、なんか、突き指したりとかがすごい多いんですよ。
はい。 うんうんうんうん ああ、なるほど。うんうんうんうん。 ああ、そうなんですね。辛いですね。うーん。
うんうん。 そう、そうなんですよ。で、なんかやっぱそういう怪我があるとなかなかこう、本当はもう少し行きたいのに、ちょっと自分の中で躊躇してしまう、「また怪我しちゃうかもな」、みたいなのって結構やっぱり続きやすかったりするんですよね。
うんうん、うんうん。 ああ、なるほど。 ああ、言いますよね、怪我うん。
うん。そうなんですよ。
あ、そうなんですね。やっぱり学生の時みたいに、しっかりしたいけど、まちょっとね、頻繁にやりたいけど、今、ちょっとやっぱ怪我したら怖いなと思ってためらっちゃうんですかね？
うん。 そうですね。やっぱりそのためらっている部分はすごい大きいんじゃないのかなとはやっぱり思ってて。<sniffs> ええ、やっぱりそのやっぱ10代の時と20代30代ってなっていくと、やっぱなんでしょう、体力って全然違うじゃないですか。
うーん、うんうん。 うんうん。 違いますよね、うんうん。
うーん、だから本当に自分でも気づかないうちにすごい体力落ちてるっていうところがやっぱりあって、<sniffs> もう息が上がるスピードとかが全然違うので
はい。 うーん。 あ、そんなに変わるんですね。
ああ、もうなんか全然違いましたね。だから、そうなると、本当にこう、運動するっていうことに対して、なんか自分がこうやって頭の中で動きたいって思ってることと実際の体がこうついていけないっていう差？がすごい大きいような気がします。
ええ。 はい。 うんうんうん。 ああ。 ああ、なるほど。なんか、まあ、今やると、昔の感覚でやっちゃうけど、実際は体がついてこなくて、怪我に繋がったり、思ったより動かないって感じなんですかね。
うんうん。 うん。 うん。あ、うん。 本当にその通りなんですよ。やっぱり。頭の中のイメージでは、なんかもう10代の時の自分のつもりでやっぱり動いてしまうんですけど、ただその実際そんなわけもないので、もちろん年取ってこう老いていきますし、そうなった時にその10代の頃だったら怪我をしなかったような動きで、もう今の自分だったらもう全然こうちょっと体の節々が痛くなっちゃったりって思うので、すごいそういう意味での差はかなりあるような気がします。
ああ、そうなんですね。 うんうん。 ああ。 はい。 うん。 ああ。 ああ、ありますよね、やっぱり体の動かし方って、なんだろう。なんかやっぱり衰えてくると、他を補おうとして無駄な動きになっちゃうんですよね。うん。
うんうん。 うん。 あ、いやでも本当にそうです。なんか他で補おうと多分私もこう無意識でしてるところがあって、なんかそのせいで、あれ本当はその筋肉痛ってこんなとこに起きたっけみたいな、なんか全然なんか使わないような場所がすごい筋肉痛起きちゃったりとか。なんか良からぬ、なんでこんな変な場所を今怪我してるんだろうみたいなのとかって結構増えたんですよ。
うんうん。 ああ。 ああ、なるほど。 ああ、やっぱあるんですね。
うんうん、ありますあります。
なんか学生の頃してた柔道っていうのは、あの、先生じゃないけどトレーナーさんっていうんですかね、そういう方がついてやってたんですか？
うん。 ん。うん。 そうですね、あのトレーニングの時はちゃんとトレーナーの方いらっしゃいましたし、なんか練習の時も基本的にその監督とコーチがいらっしゃるので、やっぱりそのある程度専門的な方のもとで、こう、ん、かなりこう週5回とかずっとやってたっていう感じだったんですよ。
はい。 うんうん。 ああ、うんうん。 あ、そうなんですね。やっぱ正しいフォームを見てもらいながらっていう感じだったんですね。いむ今は例えば今も同じような環境なんですか？
うん。そうなんですよ。うん。 ああ、でも環境としてはやっぱりだいぶ変わってるかなと思っていて、うーん。それこそあの週5回でそう、え、学生ん時やってた時に比べて、わりかしなんでしょう、こう競技というよりかは、なんか楽しむものとしてのそうなんですよ。なんか柔道っていう感じにもなってますし、で、やっぱり週1回で私が登録してるっていうのもあるので、その何でしょう、先生方見てくださる先生とかコーチの方もなんかそこまで何も言わないんですよ。なんかもうじ自由にさせてくれるみたいな。
ああ。 はい。 うんうん。 あ、趣味で。 ああ、なるほど。 はい。 ああ。 ああ、なるほど、もう見守るだけっていう感じなんですね。
うん。 そうなんですよ。だからそれがなんか正直、あの良いような悪いようなみたいな気はしてますね。
はい。 ああ、確かに。確かに、やっぱりね、週5で見てもらうとやっぱり日によって今日は違うなっていうのも先生も分かるし、ま、かといって今の状態だとね、あの、本当、あの、遊んでるのをみみ見てるっていう感じで指導はね、てくれないので。うーん。
うん。 <sniffs> うん。 そそ。そうなんですよ。だから私としてはなんかもう少しなんかそこはすごい無理してるから、なんか「こうした方がいいんじゃない？」みたいなちょっと具体的なアドバイスとかがもらえた方がやっぱり怪我とかには繋がらないんじゃないのかなとか思ってるんですよ。
はい。 うんうんうん。 ああ。 そうですね。 そうですよね。今、現在やっぱ悩みで、あのちょっとずつずれていって、そのせいで怪我してるっていうことなんで、まあ、それなんかそう相談とかはしてみました？
うん。 うん。 うん。 うん、そうです。 いや、まだしてなくって。すそうなんですよ。いや、言いづらい、なんか情けないなともちょっと思っちゃって、その週1回でそんな長くもない練習で、なんかちっちゃい怪我をしてる自分がちょっと恥ずかしいみたいなちょっと気持ちもあって、あんまり相談もできてなかったりするんですよ。
ああ、なるほど。ま、言いづらいですよね。 ああ、うんうん。 ああ、なるほど。 ああ、ま、確かに。ちょっとちょっと恥ずかしいですよね。うーん。
めっちゃ恥ずかしいです。なんかあの、ガツガツやってた時代があるからこそ、で、もちろんそのそうなんですよ、余計にって思っちゃいますね。
うんうんうん、余計にね。うん。 ああ、なるほど。まあでもやっぱ怪我は、やっぱりね、あの、軽い怪我だったらいいですけど、大きな怪我に繋がっちゃうと、もう、大変だと思うので、やっぱり悩みっていうのは、相談した方がいいかなって今聞いてちょっとね、思いますね。うーん。
うん、うん。 うん。 え、そうですよね。やっぱり結局ちっちゃい怪我からどんどん繋がっていっちゃう のはやっぱり私も思っていて、でもそれこそなんですけど、やっぱりちょっと1回ちっちゃい怪我をすると、ま、にしゅうかんとかちょっと休んじゃったりするんですよ2、3週間とか。で、そうなんですよ。だからそうなるとこうまた久々に行った時の怖さ
あ、そうですよね。うーん。 ああ。 ああ。 あ、結構開くんですね。うん。 ああ、もうちょっと忘れちゃってっていう感じですよね。
<chuckles> とも、あります。うん。 そうです。やっぱ久々だとそれだけなんかまたちょっと怪我するリスクが上がったんじゃないかみたいなのもあります。
うん。ああ。 まあなんか癖になりますしね。 かいしちゃうとなんかやっぱりそういう癖がついちゃったら、あの、集中的な指導で治すとか、そういうことしないと難しそうですよね。
うんだってほんとにそうだと思います。 ね、でもやっぱりそうですよね。なんか私もほんとにそうなんじゃないかなと思ってて、なんかこう、自分のこう素人知識だけじゃこう怪我の予防とか、なんかそのもし怪我あとしたとしても、こうなんでしょう、うまくどう向き合っていくのかっていうのが、なんかもう自分一人じゃなかなかこう判別もつかないところはやっぱりあるので、うん、ちょっとアドバイスもらった方がいいんじゃないかなっていうのはすごい思います。
はい。 ああ。 はい。 うんうん。 そうですよね。 あ、そうですよね。せっかく、まだね、自分だけでやってるわけじゃなくて、一応先生がいる環境なのであれば、やっぱり相談したらいいかなと思いますね。うーん。
うん、そうですよん。なんかそれこそ私もこう運動をもう少し今週1回なってあのお話ししたと思うんですけど、なんかこう週2回3回ってこう少しずつ増やしていけたらいいなみたいな、ちょっとあの希望はあるんですね。
はい。 ああ、確かにそれが理想ですよね。
で、やっぱある程度なんでしょう、まあ、週1回よりも多分週2回とかの方がこう間隔も短くなりますし、なんでしょう、やっぱ怪我とか故障ってなった時のリスクとしてはこう下がってくるんじゃないのかなとか思ったりしてるんですよね。
うん、ふ。 うんうんうん。 ああ、確かにそうですね。今聞いてる限りは、やっぱり慣れ慣れっていうか正しいフォームを体に定着させるっていうのが
うん。
あの大事なのかなって今聞いて思ったので
うん。そうですよね。
回数をね、上げてみるっていうのもいいかもですね。
ね、そうですよね。なんか、う、何でしょう、その久々にやるからっていうので、その自分の体力が追いつかないだろうと思って怖くて逆に週1回っていう回数にしてたんですね。うん、そうなんですよ。でもなんかこうやって、なんか怪我がちょっと多いのを見ると、ああ、なんか、そもそもその考え自体がちょっと違うかったのかなみたいな、その週1回で、その、自分の体力にこう今合わせて動こうっていうのが1つの考えだとは思ったんですけど、まあ何でしょう、週2回3回って増やしていくと、ま、それはそれで怪我とかっていうところで考えたら、ちゃんと予防につながるのかなとか思いましたね。
あ、そうなんですね。 うん。 はい。 ああ、うんうん。 うんうん。 あ、そうですよね。まあ、あとはやっぱ社会人で、あの、時間が学生の時よりね、取りづらいっていうのはあるかもしれないので、ま、長期休みとかにあの、連続して入れてみて、で、それでこう体に覚えさせて、あとはもう、週1でも定着できるようにするっていうのもね、ありかなと思いますね。
うんうんうん。 はい、うんうん。 あ、はい。 うん。 確か。 ああ、でも本当にそうですね。確かにその現実的に考えた時に、やっぱなかなかこう仕事とかとこう両立してっていうのがやっぱり難しいので、うーん、すごい難しいな。そこはやっぱり私の中でもちょっと悩むポイントでもあったので、なんか、そう考えたら今おっしゃっていただいたみたいに、ちょっと長期休み続いてる、こう、ちゃんと行けるっていう決まってる時に、こう、しっかり行くようにしていれば、なんかそれだけで多分週1プラスアルファの、こう、日ができるので、なんかかなり怪我とかには、こう、予防につながっていくんじゃないかな。なんか体っていうのがちゃんとその期間でできていくような気はします。
うん。 はい。 ですよね。うん。 はい。 うんうん。 うんうんうんうん。 あ、そうですよね、やっぱ今の状態だったら、やっぱり、今、忘れちゃっててっていうことで、そうなってるかもしれないので、もう一旦集中トレーニングを入れて、で、また思い出して、で、まあ、あの楽しいペースでね、通えるようにするのが1番楽しそうなんじゃないかなって思いましたね。
うん。 うん。 ああ、なるほど。 うん。 わ、あ、いいですね。集中トレーニングいいですね。ちょっと、なんか、そこの考えがちょっと抜けていたので。なんか、むしろ、1回こうがっつり入る時間っていうのを作っていけば、もう少し自分の体とかなんでしょう怪我とかともうまく向き合っていけそうな気がするので、なんかちょっとそれで試してみようかなって思います。
うんうんうん。 うんうんうん。 うんうん。 あ、良かったです。試してみてください。
うん。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
あ、良かったです。やっぱ怪我はね、やっぱ痛そうなので、あの、なるべく減らせたらなって思います。頑張ってください。
はい。 はい、ありはい、ありがとうございました。
はい、ありがとございました。